Sì, il il problema è se è che spesso lui essendo molto, ehm, impulsivo, quindi, ehm, reagendo molto di pancia alle cose a differenza mia che solitamente sono un po' più riflessivo, tende magari nei momenti di rabbia che non sono pochi a ehm, a dire delle cose che non pensa, a farsi prendere un po' da dal momento, e e in quei momenti chiaramente se si mhmm, se non si p tenta di placar la situazione l'unica cosa che si fa è gettare benzina sul fuoco, no?
Mh. Certo, cer No, no, ho capito, ho capi Certo, certo, certo. No, no, ho ho capito benissimo. Quindi tu hai capito che in fondo, cioè quell'atteggiamento lì diciamo di a tua volta di di di di alzare il tono assolutamente è è controproducente in co con tuo papà, insomma.
Sì, ehm, sì, perché io mi sono proprio reso conto di come, ehm, magari crescendo si acquisiscano dei mhmm, dei comportamenti dalle persone n a attorno a noi, no. Quindi magari, ehm, io di indole magari sono più riflessivo, però vedendo come i miei genitori rispondono l'uno con l'altro, magari ho acquisito anch'io questo modo di rispondere negativo, più improntato allo scontro che al venir incontro. E quindi, ehm, purtroppo molto spesso crescendo si danno per scontato che delle abitudini, delle cose, delle reazioni c come se fossero positive, no, quindi: "Eh, vabbè, lui mi ha fatto arrabbiare quindi è giusto che io gli risponda arrabbiato."
Ah, ma cer Siano Poi se u sì. Beh uno certo, uno su un su una modalità che uno impara e pensa che sia il modo migliore, diciamo, per per per rapportarsi, no, per per rapportarsi con gli altri tutto sommat cioè uno che c'ha un geni un cioè che c'ha un genitore un po' iracondo, no, che tende un pochettino e può magari pensare che vabbè quell'atteggiamento lì in fondo è una però vabbè tu a un certo poi tu ti sei comunque accorto diciamo che che che magari se volevi p intavolare un discorso con tuo papà, se lo prendi di diciamo come hai detto all'inizio senza senza scaricargli, ehm, qualche cosa, se se cerchi di farlo ragionare riesci a portare avanti una conversazione un po' più un po' più salutare e costruttiva immagino.
Esatto.